É, porque eu assisto todo dia, é 1 episódio, é meus 20 minutos do almoço. <chuckles> Meus 20 minutos do almoço, é u é 1 episódio. Só que antes, eu assistia 1 episódio de série. Então, tipo assim, eu comecei a perceber que eu perdia tempo é. Porque tipo, essa minha amiga, ela fazia assim, ela assistia vídeo aí também ela era exagerada, né, que ela assistia vídeo da área dela no YouTube no almoço, eu: "Espera aí, né, espera aí. Eu vou ficar fazendo isso". <laughs> É, só que ela me falava: "Ah, eu assisto um vídeo de 20 minutinhos, eh, e depois eu vou logo estudar, porque essa 1 hora que eu faço no almoço, já é compenso de noite". Aí eu comecei, aos pouquinhos, né, no início é sempre muito difícil. Aí eu comecei a pegar esse hábito: "Beleza, vou fazer 20 minutinhos aqui, vou assistir meu anime, que vai ser pra eu relaxar 100%, e depois eu vou estudar que nem ela". Aí pronto, eu comecei a fazer isso. Aí, redes sociais, eh, tem uma função no no no iPhone que você bota a quantidade de hora de tela. Rapaz, eu tinha o dobro de quantidade de aula de tela de quantidade de horas de tela que ela, assim. Era tipo 8 horas, 7 horas, tipo, muitas horas por dia. Aí eu falei: "Ah, o meu grande problema não tá, eh, nos estudos, o meu grande problema tá fora dos estudos", porque tipo, eu tô gastando realmente eh, gastando o meu tempo. Aí eu fui assim, pegando esses hábitos veja que, isso foi um processo bem a longo prazo, né. O meu nutricionista me deu algumas dicas.
<laughs> <laughs> Que legal. Entendi, que é um pouco mais longo, né. Ah. Ô meu Deus. Ah, não consegue descansar, né. Ah, entendi. Aham. Nossa. Aham. Sim. Sim, sim. <laughs> Simples assim. Meu Deus. Tá fora dos estudos. Nossa. Exatamente, não foi uma coisa, assim, que você fez hoje e mudou amanhã, né.
Aham, foi. Aí tipo, uma amiga me deu outras. Aí, minha namorada, na época, começou a introduzir livros pra mim. "Ah, por que você não lê um livro?". Aí eu comecei a ler livros curtos, sabe, pra começar a pegar o hábito, ali.
Que legal. Tudo. Eu acho muito lindo a galera que deita na cama e vai ler livro, até dormir.
Hum, não gente, eu só leio uma frase e eu já durmo. Não existe ler livro pra dormir. Não não existe isso, eu nunca vou aceitar, e olha que hoje eu leio livros. Eu tipo, eu tento ler pelo menos 1 livro por mês.
<laughs> Ai meu Deus. Depende se estiver no Kindle, você lê um livro inteiro, porque ali a serotonina, ali, no com a tela, te leva pra outra dimensão.
Não. Ah, entendi, não. Eu sou do do eu não tenho um Kindle, eu sou do livro mesmo. Mas, isso isso de ir dormir com livro, eu nunca consegui, nunca, nunca, jamais. Todas as vezes desmaio logo v tipo, é que nem eu lhe falei, né, eu preparo minha cama pra dormir, quando eu deito na minha cama, eu já apago, é cama de hotel. Então assim
<laughs> Você você desmaina logo. Meu Deus. Nossa, mas que legal.
Juro, não não consigo.
E pra acordar, assim, já que você já tem essa rotina de de dormir e já deixa tudo preparado, pra acordar você ainda usa alarme ou é uma coisa mais natural, ali, do teu corpo? O teu co tu mesmo acorda, naquele horário?

Uso alarme. Uso. Boto vários, por sinal, porque eu eu morro de medo, te juro, porque tipo, assim, minha rotina, hoje em dia é tão assim, ah, detalhadazinha, de tudo que eu vou fazer, que eu gosto de fazer 1000 coisas no dia, né. Eu sou aquela pessoa que, se eu não fizer aquela coisa no dia, nossa. Meu dia foi muito não foi produtivo, é. Então eu boto vários despertadores. Mas a grande diferença é real. Quando toca o despertador
Aham. <laughs> Hã. Entendi. Aham. Ah, entendi. Acabou ali. Nossa. Aham. Aham.
difi tipo, poucas são as vezes que eu acordo cansado, sabe. Eu sempre acordo "ok". Não é sempre também que eu acordo disposto, mas eu sempre acordo "ok". No eu não me sinto cansado quando eu acordo. Quando eu faço minha tudo certinho, né. Durmo
Entendi. Estou disposto. Entendi. Ah. Isso é tão gostoso, né, você acorda de boa vontade, de bem com a vida, né, de pé direito.
Sim. Pronto, outra coisa que mudou muito minha vida com relação a isso de rotina, é que nem eu te falei. Eu eu vou para academia todo dia de manhã. Só que eu estava de férias. E aí eu voltei de férias domingo. Então, segunda-feira eu já teria que começar a trabalhar. E eu não consegui malhar de manhã, porque eu estava muito cansado, porque eu cheguei de domingo, estava em outro país. Minha segunda-feira foi horrível. Por quê? Eu não fui pra academia de manhã, então eu já fui com sono para o trabalho. Porque o que me acorda, assim, eh eh, que me deixa muito ativo, é a academia, é, fazer o exercício, né. Eu posso não estar com o corpo cansado, assim e tal, mas o sono existe. <laughs> Aí, <laughs> o sono não vai deixar de di é, o sua mente tá ali. Aí de ontem aí quando foi hoje, totalmente diferente, porque hoje eu fui pra academia de manhã, então eu já fui para o trabalho muito, muito mais disposto. Eu já tomei um café da manhã escutando música alta, porque eu já vim da academia escutando música e tal, tal criativo, elétrico, entendeu. Aí é normal ir caindo, caindo ali de de tarde e de noite. Aí quando dá 21h,, oxe, eu já tô com um sono, aí dá 22h eu apago, apago. Capoto.
Aham. Sim. Entendi. Ai. Entendi. <gasps> Sim. Aham. Meu Deus. Nossa. É, voce faz o exercício. Uhum. <laughs> A mente ainda tá meio ali, assim. Aham. Ai, que legal. Elétrico. <laughs> Nossa. Você capota. Cara, que legal, eu não me lembro da última vez que eu dormi 22h, viu. Pra mim é sempre um pouco muito tarde, assim, eu a mas é porque eu não tenho os mesmos hábitos que você, então, eu vou passar a adotar essas práticas pra mim também. <laughs>
Ah, eu tento dormir <laughs> Va a a tente, ó anota, vai pouco a pouco, que dá certo. E depois v vai vai me contando quais foram as melhores estratégias aí que funcionou contigo que não funcionou, porque no início, pra mim teve resistência, viu, não foi tão simples assim, não. <laughs>
É verdade. <laughs> Eu vou fazer isso. Eu imagino. Mas é bom, hoje em dia você tá bem, né?